Guarda, a tema vacanze di solito ci si ricorda i momenti belli, quelli leggeri ma in questo caso a me piacerebbe sapere qual è stato il peggior momento o la peggiore disavventura che hai vissuto in vacanza.
Me la ricordo come se fosse ieri. Stiamo parlando di <chuckles> eh, stiamo parlando veramente di una vita fa. Ehm, quando ero ancora a scuola. Ehm, ed ero quindi sì, alle scuole superiori mi ricordo non ricordo esattamente se effettivamente si trattasse del terzo anno o l'ultimo anno ma credo il terzo, il terzo o il quarto.
Immagino. <chuckles> Okay, quindi intorno ai 16 anni.
Ehm Sì o i 16 o i 17, però penso più 16, ehm, e sai quest ehm, io frequentavo all'epoca, ehm, l'istituto tecnico per il turismo, ehm, per cui insomma c'era un grande interesse per le lingue anche per, ehm, <clicks tongue> per i paesi insomma. Ehm, non esa non non si facevano ecco, le solite, ehm, gite limitate appunto in Italia ma già anche dai primi anni si cercava di portare i ragazzi, uhm, anche in in giro per l'Europa o anche in altri paesi no. Ehm
Okay. Certo, perché era poi quello che vi insegnavano il futuro lavoro, immagino.
In teoria sì, esattamente, però secondo me appunto non avendo un grande budget, né la scuola neanche le famiglie erano, uhm, disposte a pagare, ehm, chissà quale cifre per questi viaggi per questi ragazzini così piccoli già da subito, ehm, secondo me la scuola ha pensato bene di puntare a un paese dove magari cos che costava meno sia arrivarci che come alloggio
Okay.
e <chuckles> siamo andati quindi, uhm, in Tunisia.
tu. Mh. Dov'è che siete andati?
<chuckles> In Tunisia.
In Tunisia, okay, e fin qui ci siamo. Capiamo quanto fosse isolato questo paesino, però dove siete andati voi.
Che comunque <chuckles> No guarda, il paesino non mi ricordo neanche qual era sinceramente, la città o il paesino. Ehm, però, ehm, ricordo, ehm, perfettamente insomma che appunto, ehm, magari rispetto f s forse c'era ancora la lira all'epoca, uhm, costava, mhmm, per noi a nel p a noi costava tutto molto poco e potevamo in teoria accedere a quello che sembrava, ehm, que che sembravano questi hotel insomma no, relativamente insomma, tipo di di di di lusso o comunque 4, 5 stelle, quindi in teoria tutto bello fino a quando insomma si trattava di quello. Ed effettivamente è stata una bellissima vacanza, perché comunque era anche una vacanza molto diversa dalle solite vacanze dai paesi europei classici, no? Era una un paesaggio completamente diverso. Abbiamo fatto le passeggiate, ehm, nel deserto sui cammelli, quindi una cosa molto particolare sai. Poi a quell'it a quell'età
Okay. Certo. Eh beh, certo poi per l'età che comunque avevi, eh, era proprio un'esperienza fuori dal comune, no?
Brava. Esattamente. Fuori dal comune e divertentissimo vedere insomma i tuoi compagni di classe sui cammelli insomma così avvo <chuckles> avvolti con i turbanti insomma per così, ehm, calarci meglio insomma nell'atmosfera del del luogo. I mercati, tutto questo è molto bello però, uhm, secondo me lì l'incoscienza anche degli insegnanti, ehm
<chuckles> Immagino. Ecco, siamo arrivati al "però", vediamo co che risvolto ha preso questa vacanza.
<laughs> No, perché tutti sanno ad oggi che comunque, soprattutto quando vai i in posti insomma che magari hanno anche una, ehm, un clima, un'alimentazione diversa, eccetera, eccetera, bisogna sempre stare un po' attenti, soprattutto all'acqua che si beve. <clears throat> <chuckles> Brava. <chuckles>
Certo. L'Imodium bisogna sempre averlo in va in tasca, in valigia, addosso, nella giacca, sempre.
Oggi sì, secondo me prima ero un po' più turisti fai da te e e comunque non non si pensavano a tutte queste cose, no. Ehm, <clears throat> <smacks lips> però, ehm, ricordo insomma che non soltanto l'acqua, mi ricordo che quando andavamo appunto nei ristoranti eccetera, eccetera, ehm, o era già aperta o o era una f f un'acqua compe finta chiusa, non era esattamente la la classica acqua confezionata, quindi non ci si poteva fidare al 100 %. E poi la cosa, ehm, dove lì veramente ci ha dato la mazzata, ehm, eravamo già quasi tra l'altro alla fine del viaggio, credo forse si trattava del giorno prima o o o il giorno stesso, siamo andati a fare una gita, ricordo a veder le abitazioni antiche trogloditiche che erano molto belle, molto interessanti
Okay.
dove però ci avevano offerto, lì c'era una sorta di ristorante, il cibo uno dei cibi dei pasti tipici del luogo, che ancora ricordo pure il nome, si chiama il famoso brick e e dove praticamente
Okay, che era a base di carne, verdure?
Uovo crudo, un uovo crudo aperto praticamente su questo piatto.
Ecco che noi siamo qua a dire: "L'acqua, attenzione quando lavi i denti, non usar quella del rubinetto", uhm, e voi avete mangiato l'uovo crudo gli ul tra l'altro negli ultimi giorni, quindi poi c'era anche un viaggio che vi aspettava no, di rientro.
<chuckles> Esattamente. Praticamente. Il volo, eccetera, eccetera, sì. Quindi, ehm, insom dopo aver consumato questo questo pasto, non è stato immediato perché appunto deve essere stata fe effettivamente forse l'ultimo giorno di viaggio, perché poi appunto in aereo la distanza era relativamente breve in si quindi siamo arrivati a destinazione, però già un po' febbricitante. Ma da febbricitante è diventata una cosa che secondo me, non lo so, forse non diagnosticata, ehm, nel ma nella maniera giusta, però non dico che era una malaria ma ricordo quegli o <chuckles>
Okay. <chuckles> Diciamo che poteva essere il Covid dell'epoca, no, cioè, avevi in Europa u u un un questa nuova malattia, okay.
Esattamente. Esattamen ma non son stata l'unica, siamo stati tanti a star male, ehm, con questa febbre altissima, questa pelle gialla, gli occhi gialli
Cioè, voi eravate il paziente 0 davvero dalla malaria importata <chuckles> da un altro paese, no. Cioè vi hanno dovuto mettere in incubazione tra di voi, tenervi in isolamento.
<chuckles> Secondo me sì. <laughs> No, ma no, c'era anche un po' una sorta di incoscienza c'era e tanta preoccupazione ovviamente, mi ricordo da parte di mia madre, insomma anche del medico perché comunque tornavo appunto dopo questo viaggio io stavo così, era veramente male, cioè sia di stomaco
I sintomi erano febbre, vomito, pelle gialla?
Febbre alta e poi stavo male di stomaco sì, pelle gialla, occhi gialli, di tutto. Quindi, ehm, stavo veramente male. Ho perso tantissimi giorni di scuola e e quindi me lo ricordo come un po' come un incubo quel
Pelle gia Okay. Sì ma lì avete fatto proprio lo la chiusura di classe, poteva esser quasi uno sciopero, no, cioè tutti a casa morenti.
<chuckles> Tutti no, molti sì, ehm, però ti ripeto, lo ricordo come un'esperienza pessima e anche un po' se vuoi un'incoscienza da parte dei professori della scuola, che ha organizzato questo viaggio in maniera un po' così, non curata nei dettagli con dei ragazzini, insomma esposti a queste cose quando si sa, adesso che queste cose vanno prese un po' più, non an così alla leggera, ecco.
Certo ma ma quindi scusami, ehm, cioè tornati a casa poi no perché in realtà se proprio do dobbiamo no, ehm, lanciare un un segno positivo che la vacanza era già finita. Quindi in realtà, mhmm, la vacanza terminata, il ricordo negativo è successivo, cioè la disavventura è avvenuta dopo, è stata hai iniziato l'incubazione in Tunisia però si è concretizzata poi già il rientro dall'Italia. Ma poi come avete fatto? Cioè, ehm, a a insomma anche i genitori eccetera, ci si sono attivati, siete andati al pronto soccorso, cioè avete attivato medici, cose, perché insomma, non era una proprio una cosa comunissima, no?
No infatti, però secondo me sai l'incoscienza e anche la mancanza di informazione dei tempi, ehm, si è semplicemente, mhmm, chiamato il medico curante di famiglia di base che ti dava i classici antibiotici o esami, così limitati a quelli che erano. Per fortuna non era niente di grave eh, perché se fosse stato realmente qualche
Quindi tutti sopravvissuti, <chuckles> ce l'avete fatta comunque.
Tutti sopravvissuti, oggi sono ancora qua. <chuckles> Sì però lo ricorda ecco, sì come dici te forse, ehm, non è stata esattamente la disavventura durante la vacanza ma poi il postum vacanza, ehm, anche se forse già sull'aereo, uhm, cominciavamo a star male un po' molti di noi, quindi ricordo anche quella parte di non piacevole. Però diversamente ho ho ricordi comunque molto belli insomma di di quel viaggio.
Eh, ehm, giusto. Eh immagino. Ma da lì poi gli anni successivi i professori hanno continuato a portarvi in vacanza o hanno messo una pietra sopra queste gite?
Ma sai che forse, ehm, mi è rimasto talmente, ehm, questo ricordo che no che ho un po' eliminato i ricordi degli altri, ne ricordo forse un altro però secondo me quello lì, ehm, era di qualche anno prima. Anche lì una mezza, no, dico tragedia no, però comunque anche lì una piccola disavventura, perché lì forse eravam ancora più piccini e siamo andati
E quindi già pensa quando si va in giro con i, ehm, i professori che vanno in giro con gruppi numerosi di adolescenti, già, ehm, qualcosa deve andare storto, diciamo così. Mh, ma anche delle piccolezze per forza perché gli adolescenti sono un po' scapestrati, no non capiscono molto bene in realtà il pericolo che ci può essere, cioè cercano un po' la fuga magari. Quindi già non è semplice. Però sentiamo questa storia, vai raccontami se ti va.
<chuckles> No, questa la ricordo semplicemente è st ehm, è stato il momento in cui siamo, ehm, andati dall'Ita e allora s e in Ita in Italia, non è che siamo andati fuori quella volta perché eravamo forse al primo anno, ehm, delle scuole superiori e si ricordo che siamo andati a <clears throat> l il posto, la destinazione era Sorrento e la Costiera Amalfitana. Ehm, una bellissimo ma non d'estate, d'inverno in pien <chuckles> eh, cioè che tutto quan
Che meraviglia, okay. No! Ma come? Gli unici turisti alla Costiera Amalfitana siet voi?
d'inverno, vabbè sai ovviamente durante la scuola o non può che succedere ovviamente in quei mesi lì, ehm, o comunque sicuramente bassa stagione, quindi costava molto meno probabilmente. Ehm, per cui, ehm, siamo andati in nave.
Okay. Oh mamma, sì.
Col <chuckles> col mare forza 7, una cosa del genere. <chuckles>
Eccolo lì, o quindi la barca pendente tutta da un lato che quando andavo in bagno non si tirava lo scarico, perfetto.
Tutta da un lato e vabbè non ti lascio immaginare, mhmm, <chuckles> cioè era un continuo di cioè tutti che s tantissimi che ovviamente, ehm, insomma anche perché eravamo proprio giù giù nelle cabine, insomma qui si sentiva ancora di più, ehm, quindi, mhmm, tutti quanti insomma v chi vomitava a destra e chi è che vomitava a sinistra. Cioè, io per fortuna, ehm, ri resistevo, riuscivo insomma, non avevo questo forte mal di male, però già alla vista di tutto ciò ti sentivi male.
Sì ma siete tutti degli highlander, cioè siete sopravvissuti alle peggiori catastrofi in queste vacanze.
<chuckles> <chuckles> Ma d ma dove mi hanno portato! <chuckles> Sì.
Davve cioè se non vi hanno stesi, cioè se i professori non si son licenziati in quegli anni, cioè hanno continuato era tutta in discesa dopo, eh.
<chuckles> Sì, poveracci magari non e quando hanno quando abbiamo prenotato questo, mhmm, questo viaggio ovviamente le condizioni climatiche di quella sera erano, uhm, difficili da prevedere e fo quindi forse cancellare il tutto sarebbe stato, ehm, difficile. Del resto insomma se, mhmm, rappresentavo un un pericolo la compagnia insomma navale avrebbe, mhmm, de deciso di non partire. Probabilmente insomma se l'hanno fatto era possibile, anche se era una condizione oscena.
Eh certo. Eh se se c'è esatto, cioè è vero che arrivare sani e salvi, perfetto e vabbè ci siamo. Cioè, allora facciamo così arrivare salvi si, sani, mhmm, dipende no? Dipende un po' da chi regge di più o di meno il mal di mare, di chi riesce a trattenersi un po' di più, però sì erano comunque condizioni per cui è come farsi un viaggio in aereo pieno di turbolenze, cioè il fatto che arrivi, arrivi, se son partiti vuol dire che non era pericoloso, però insomma non è proprio il viaggio più sereno e pacifico che arrivi proprio rilassato di essere in vacanza.
<chuckles> Un pò meno. <chuckles> No, decisamente no, e poi ti ripeto la vista insomma di questi ragazzini che poi tipo ci consigliavan di andare insomma, magari lì sul ponte, dove si soffriva un po' meglio però c'era una scena guarda se la la ricordo, un po' buffa adesso se ci penso quando la vuoi la ricordiamo.
Eh, che poi pensandoci da adulti no, cioè me prova, ehm, hai provato a metterti, pro proviamo a fare questo esercizio no, nei panni del professore. Quindi già stai male, perché probabilmente se hai mangiato l'uovo crudo in Tunisia, se sei a beccarti il mare forza 7 un fiore non sei. Hai magari 20 ragazzi adolescenti, quindi già scalpitanti, che vogliono fare indipendenze, eccetera, ma che al contempo ti stanno male e l'adolescente che sta male diventa cioè, tipo il prolungamento del del braccio del genitore, no, cioè diventa la la la, ehm, la persona più dipendente sulla faccia della terra. Come avranno cioè, mettendoti nei loro panni, no, tu ad oggi cioè che cosa faresti? Cioè come la vivresti? Cioè, ehm, riesci a dire: "Come han fatto a sopravvivere?" Eh.
Sì. <chuckles> Ma guarda a me prenderebbe il panico, io che sono eh infatti una persona molto ansiosa, ehm, non so come avrei gestito questa cosa al posto loro, però a all'epoca penso che anche loro stavano male fisicamente quindi era un co era un concerto di di star male anche da parte loro, non è che riuscivano a dar molto aiuto anche agli altri perché loro erano i primi a star male. E quindi
Capito? Eh! Però capito, cioè sei l'adulto quindi tutti i ragazzi stanno male, vengono a chiedere a te perché in quel momento, eh, il genitore non ci sono cioè vengono proprio lì a chiederti, tu sei il primo piegato che non ce la fa, ehm, però deve: 1 portarli tutti in salvo da qualche parte, quindi fare in modo che nessuno si perda, eccetera, però tu stai male cioè anche dire consigliare ai ragazzi andate al ponte superiore, quando tu sei il primo che sei proprio piegato e non ce la fai, è difficilissimo.
<chuckles> <chuckles> È difficile, per fortuna penso che c'era anche un coinvolgimento da parte insomma dello staff, ehm, all'interno della nave che quindi davano indicazioni, ovviamente loro sono abituati insomma a scene di questo tipo <chuckles> con i passeggeri che stanno male per, ehm, quindi insomma ci dicevano più o meno come p comportarsi dove andare, dove stare, ecco, ehm
<chuckles> Okay. Quindi magari son venuti un po' in soccorso di questi accompagnatori, poverini che che davvero, cioè da da lì da davvero se han superato le vostre gite tutte in discesa poi, eh.
Esattamente. <chuckles> <chuckles> Sì, no, adesso guarda, quando facciamo quelle riunioni insomma di ehm, di di tra compagni dei di compagni delle scuole superiori ci, ehm, rivediamo, parliamo sempre di questi momenti in maniera molto divertita, ovviamente.
Ecco, quindi sono rimasti anche nella memoria di tutti, come nonostante siano passati gli anni, come ricordi vividi, no. Guarda
Mh. Assolutamente. <chuckles>
io non posso far altro che ringraziarti perché mi hai raccontato delle scene davvero post apocalittiche di di questi rientri di vacanze, quindi in realtà è stato davvero una conversazione super piacevole e divertente, quindi ti ringrazio e ti auguro anche una buona serata.
<chuckles> Grazie, anche a te, è stato un piacere, a presto.
A presto.